Okay, und wie kategorisierst du das Ganze dann? Hast du dann quasi einfach so 'n Haufen Ordner am Computer, wo du dann so hinlegst, so: „Vielleicht ganz gut, könnte was werden." oder wie sieht das aus mit der Organisation?
Ja, das zum Beispiel ich habe auch Notizbücher und dann diese Sounddateien auf'm Handy.
Mhm. Okay, und sammelst du die irgendwo zentral oder weißt du einfach quasi im Kopf: „Ich weiß, wo ich alles hingelegt habe?”
Ich weiß, wo ich alles hingelegt habe. Ich habe ja jetzt nicht so 'ne Zettelwirtschaft äh, das würde auch gar keinen Sinn machen, weil ich ja ständig am Reisen bin und so habe ich ja eh nur begrenzte Anzahl an Orten, wo die Dinge sein könnten.
Mhm. Ah, okay. Na ja, aber wenn du ständig noch reist, dann erhöhst du ja doch schon noch die potenzielle hast du da mal was vergessen zum Beispiel?
Nein, ich bin nicht, äh, so am Reisen, wie du dir das vielleicht vorstellst. Ich bin 1 bis 2 Minuten an äh äh, Monate an einem Ort und habe dann meinen Laptop dabei und mein Handy und Notizbücher. Also Notizbücher, Laptop, Handys, das sind die einzigen Orte, wo solche Ideen liegen könnten i ch hatte jetzt nicht 100.0000 Zettel noch bei mir. <chuckles>
Ja, okay, dann beschreibe mal. <chuckles> Ah. Okay, also i ist es mehr so, dass eben, weil du viel mobil unterwegs bist, quasi alles, wo du, wenn du Sachen speicherst ohnehin als mobile Geräte hast, und deswegen könnte es auch nur da sein. Ah, okay, okay. Verstehe, verstehe.
Ja, richtig, richtig. Mhm. <chuckles>
Okay, dann, <chuckles> äh, wi wie in wie großen Problemen würdest du stecken, wenn du jetzt mal angenommen hast, den den Laptop irgendwo liegen lässt? <snorts>
Ähm, das ist eine Frage, ja, rein hypothetischer Natur, weil meinen Laptop würde ich nirgends irgendwo vergessen, weil der lebensnotwendig ist.
Noch nie passiert? <chuckles>

Mhm. Okay, also, 'n sehr großen Problem.
Ja, dann hätte ich 'n sehr großes Problem. Das ist mir glücklicherweise noch nicht vorgekommen. Und wie auch, weil das ist so ziemlich das 1., an was ich denke.
<chuckles> Ja, da hat Ja, toi, toi, toi, dass das nicht weiter dass das auch weiterhin so gut läuft. Hast du denn sonst mal
<snorts> Ja, das lief schon seit Jahren gut und es wird auch weiter so laufen. <chuckles>
Ja, das ist ja gut zu hören. Hast du denn sonst irgendwo was verloren, irgendwie das Notizbuch oder so oder steckst du dann quasi einfach sofort alles ein und da k sagst du, gibt's kein Risiko?
Mhm. Ah ja, ja, ja. Einmal habe ich tatsächlich was verloren. Meine meine Ausdrucksmalerei, mein Skizzenbuch mit den ganzen Malereien drin, das habe ich mal in 'ner Wohnung auf Madeira liegen lassen. Also, das war dann schon so 'n bisschen ärgerlich. Ich habe die zwar alle fotografiert, die Zeichnungen, aber die Originale habe ich halt nicht mehr.
Okay. Mhm. Ja natürlich. Also also, auch nie wiederbekommen oder? <snorts>
Ja, ich, äh, war dann auch schon zu lange weg, sodass ich da auch nicht noch mal nachhaken wollte, ob man mir das, äh, schicken könnte. <sighs> Das habe ich dann nicht gemacht, ja.
Hm. Ah, verstehe, verstehe. Ja, ist natürlich ungünstig dann. Hast du noch abschließend was, was du zum Thema kreative Blockaden unbedingt loswerden willst oder
Ja, einfach fließen lassen, sage ich, und dann geht auch die Blockade vorüber.
Mhm. Ja okay, also, du bist da sehr einfach „go with the flow”, mach einfach was anderes, es wird schon wieder, nicht einfach sich nicht daran festbeißen, sondern ja genau, genau. Ja, alles klar, dann würde ich sagen, ist deine Sichtpunkt darauf relativ klar. Dann, ja, danke für das Gespräch. War echt schön.
Ja, so wie ich schon gesagt habe, genau. Mhm. Ja. Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Tschau.